Chính xác. Mà mà mình cũng hoàn toàn, à, đồng ý với cái nhận định của bạn, không khí càng ngày càng tệ chứ nó không thể tốt lên được đâu. Bởi vì, ờ, ừm, nó nó không khí nó đã như vậy rồi và bây giờ, ừ, người tăng lên rồi là, ờ, cái sự xả xả rác cũng tăng lên, rồi là, ờ, khói công nghiệp cũng tăng lên nè. Ừ.
Ừm, đó. Ừm, ừm, đó. Ừm. Đúng rồi, đó, tại vì, ừm, người chỉ có tăng lên thôi, đúng hông? Dân số thì nó tăng lên chứ đâu có giảm đâu, ừm. Rải rác, ừm, đó. Ừm, chính xác, chính xác. Nhất là cái khói công nghiệp á nghe. Cái khói công nghiệp mà nó thải ra một cái là nguyên cả bầu trời ha, mình thấy mình từng thấy là nó đen nghịt luôn một bầu trời luôn á. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ồ! Ừ, đúng rồi bạn. Mình cũng không tưởng tượng mình tưởng tượng, ví dụ như một cái lượng khói như vậy nó bay lên bầu trời, và cuối cùng phía trên, ừ, cái tầng khí quyển phải chịu đựng những cái cái đó, thì
Ừm. Đó, thì nó cũng vậy đó. Nó nó chỉ có ngày càng tệ hay hơn, chứ nó ít khi nào mà nó làm theo chuyển hướng tốt lắm. Ừm.
ừ, ngày càng tệ! Và cuối cùng thì mình ở phía dưới này chắc chắn là sẽ là gánh chịu những cái hậu quả đó, chứ còn, à, không có ai khác.
Ừm, chịu hết, đó. Thì thì bây giờ mà mình nghĩ là có một số biện pháp khắc phục á, là nãy giờ giống như mình với bạn đề cập là, ừm, đừng có vứt rác bừa bãi nè, tái chế rác nè, đó, làm chút chút vậy nó đỡ hơn á. Ờ, đúng rồi, trồng thêm cây ha. Ừm, đó, đúng rồi, ừm.
Ừm. Ừm. Đúng, đó đó là những cái hành động nhỏ nhất, đúng không? Ừm, mình nghĩ bắt đầu từ cái những hành động nhỏ nhất đối với người dân của chúng ta, mỗi cá nhân á, thì cái hành động đầu tiên là không vứt rác bừa mãi này, là là rồi bỏ rác đúng quy định này, ừm, ừm, rồi là, à, hạn chế sử dụng, ừm, túi ni lông. Rồi mình có thể chuyển sang sử dụng những cái, a, à, túi thân thiện với môi trường hơn để cho nó, có, dễ ừm, dễ phân hủy hơn.
Đúng rồi, để tái chế rác nữa. Ừm, nà, rồi t mình hay thêm tái chế. Ừm, đúng, chính xác luôn. Ừm. Hừm. Hay là cái mấy cái giỏ á, giống như mấy cái giỏ hoặc là mấy cái vải giỏ vải mà mình có thể tái sử dụng được nhiều lần á. Giống như đi chợ thì tại vì hồi đó mình nhớ là mẹ mình xách cái giỏ đó thì, ừ, bây giờ cứ xách cái giỏ đi chợ, đúng hông? Cái giỏ thì nó bền hoài nó đâu bao giờ bị hư hay là cái gì đâu, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, tán sử dụng được. Ừm. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, mà bây giờ cái thói quen của người dân mình thấy đó, ai đi chợ cũng rất là nhiều túi bao vải túi ni lông ấy. Cho nên là là mình nghĩ một người mà đã 4-5 cái như vậy rồi thì bây giờ bao nhiêu là người đi chợ nữa thì thực sự nhiều lắm. Cho nên là cái việc bảo vệ môi trường rất là khó khăn và mình thấy là, ờm, nói như bạn nói là mỗi người phải chung sức lên. Ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi, đó. Ừm, đúng rồi, chắc một ngày xài nhiều lắm ha. Ừm, chắc một ngày xài gần cả ba bốn chục chắc có ha, ừm. Đó. Mình cũng nghĩ giống như bạn vậy đó, nên bây <sniffs> nên bây giờ mình thấy á là, kiểu, giống như ngoại trừ cái việc, ờm, vứt rác, xả rác, thì người dân có thể, a bây giờ Sài Gòn thì nó có tàu điện nè, thì bây giờ mình có thể thay vì đi bằng xe máy, xe hơi, thì chắc đi tàu điện, đúng hông? Với lại tiết kiệm nữa, với lại được tiết kiệm tiền nữa, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đi rằng phương tiện công cộng, đúng không? À, đúng rồi. Và nói về cái tàu điện mình cũng thấy là mọi người cũng nên, a, đổi về cái việc sử dụng ừm, OK, OK.
Ừm. Ờ, OK, OK, bạn ơi, mình cảm ơn bạn nghe. OK, mình cảm ơn bạn vì cuộc nói chuyện nghe. Rồi, rồi, cảm ơn bạn nha. Bye bye, tạm biệt.
À, cảm ơn bạn nhiều. Ừm. Bye.